Iya betul banget itu kayaknya apa, <sucks teeth> eee, kadang-kadang wajib juga gitu. Hooh, kalau siang ya, nah
Aha. Semua orang. <chuckles> Semua orang melakukan lah gitu, kalau siang itu.
Biasanya heeh, cuman kan yang emang harus dihindari dari kopi sebetulnya yang jahat tuh katanya gula ya Kak. Jadi, eee, aku akhirnya ya demi menghindari tidak mengkonsumsi gula terlalu banyak karena aku emang suka manis sebetulnya ya Kak, sama makanan yang biasanya tuh kalau sarapan tuh aku juga makan yang manis-manis juga gitu, jadi, eee, apa, nah untuk menghindari ngantuk yang berlebih mungkin diakibatkan dari gula juga akhirnya ya, eee, cara balance-nya adalah kopinya, kopi pahit gitu atau paling enggak kalau pagi-pagi itu karena sebelum olahraga ya kan ngopinya itu ada ko kasih apa sih, gula sedikit lah gitu jangan terlalu banyak ya, eee, jadi kop apa itu itu oke oke banget sih kalau, eee, gula sedikit ya paling 1/2 sendok mak eee, sorry 1/2 sendok teh atau 1 sendok teh itu masih, <sucks teeth> eee, okelah buat aku gitu, mhm, gitu sih.
Oke, benar. Okelah gitu. Iya, tapi kalau kalau kalau sarapan kan berarti jam 8.00 ya Kak, itu Kakak lebih enak kalau kalau sarapan itu sarapan yang ringan atau sarapan berat misalnya nasi gitu, kadang-kadang kan nasi juga kalau terlalu banyak karbo kan bikin ngantuk ya Kak ya. Nah kalau Kakak lebih lebih lebih suka yang mana?
Betul. Mhm. Betul. Nah kalo aku mungkin karena kebiasaan keluargaku dari dulu ya Kak, kita kalo pagi itu hampir nggak pernah sarapan nasi, kecuali kalau ada tamu ya karena kalau tamu biasanya tamu kita tuh kalau ada keluarga dateng tuh, eee, biasanya sarapan pagi nasi gitu atau yang berat-berat baru kita ikut lah, eee, meng <sucks teeth> apa ya, menjamu gitu ya, misalnya nasi goreng atau, eee, atau bikin, eee, apa ya, lauk-pauk gitu tapi kalau untuk keluargaku sendiri dan aku juga itu kita sarapannya ringan Kak, paling, eee, paling makan roti gitu, roti sama kopi ya kan, yang nggak bukan nasi lah ya, eee, sama kadang juga kue-kue gitu Kak. Lontong terus juga heeh, terus kayak pastel, risol ya ada goreng-gorengannya juga sih. <chuckles>
<chuckles> Oh, Lontong. Iya, gorengan it iya iya, bener bener. Gorengan sama kopi oh nikmat itu emang Kak <chuckles> nggak ada duanya nggak ada duanya. <chuckles>
Aduh iya lagi iya lagi, iya iya makanya harus olahraga dulu Kak tadi <chuckles> biar, mmm, makannya nggak merasa bersalah banget ya, at eee, iya at least heeh.
Iya. Bener bener, ibaratnya ini dibuang, habis itu diisi lagi gitu kan Kak. <chuckles>
<laughs> Iya, kan emang buat begitu tujuannya ya. <chuckles>
Iya, tapi pernah nggak sih ada ini kayak pernah nggak sih ada apa, kejadian ketika Kakak ini udah memulai cukup deh pa malamnya jam 10.00, eh tiba-tiba mungkin karena kecapean atau apa, Kakak bablas gitu loh Kak, eee, paginya bukan jam 3.30, kadang-kadang bisa jam 6.00 atau jam 7.00 yang waktunya Kakak harus aktivitas nih. Nah kalau pagi yang kacau kayak gitu gimana sih Kak solusinya Kak kalau Kakak?
Iya, jadi mhm. Iya. Mhm, oke.

Karo kalo nggak tepat waktu tuh, udah bangun dengan rasa bersalah gitu loh, Kak. <chuckles> Itu kalau de den bangun tepat waktu itu juga berhubungan sebenarnya sama tidur tepat waktu kan, Kak. Aku kalau udah eh kalau bisa tidur tepat waktu tuh, bagiku jam 10 ideal untuk tidur maksimal ya, tapi kalau sampai ngaret itu biasanya juga berhubu apa namanya, eee, berdampak gitu, Kak, ke bangun tuh jadi terasa lebih berat, heeh.
Oke, boleh. Bangunnya juga. Oh iya sih, bener. Berarti kalau idealnya Kakak, mulai awal tidur jam 10, bangun jam berapa, Kak?
Bangun itu kalau ideal menurutku adalah 3:30 minimal ya, eh maksimal sorry. Soalnya yang kalo, eee, di sini kan subuh itu jam 4.00. Kalo misalnya bisa bangun 30 menit aja sebelum subuh itu bagiku tuh, eee, puas banget lah, karena sempet buat sholat dulu, Kak, gitu. Sholat sebelum subuh ya, gitu, itu kayaknya kalau bisa, eee, sholat dulu tuh, aku ngerasanya lebih fresh sih, eee, untuk ya ada lah, kesan ke sehari yang panjang gitu tuh, ada if e efeknya ke aku. Tapi kalau nggak pun ya m udah jam 4.00 lah, jam 4.00, kalau subuhnya jam 4.00 gitu, pokoknya pas adzan subuh lah maksimal ya, itu kalau bisa sih udah bangun gitu, karena itu nanti pengaruhi ketenanganku juga nih menjalani aktivitas seharian kayak yang tadi aku bilang. Terburu-buru, iya, terus ada waktu, Kak, setelah subuh itu buat, eee, ya sambil nunggu sarapan ya, sebelum sarapan tuh biasanya aku, entah itu baca buku atau, eee, kadang-kadang aku dengerin, eee, materi atau, eee, apa ya, ya kayak, eee, podcast-podcast yang enggak terlalu lama lah durasinya, itu juga kadang-kadang bikin aku lebih fresh lah. Jadi memulai hari tuh dengan e menambah sesuatu gitu, menambah informasi, tapi yang bermanfaat ya buat aku. Nah, itu juga bagian dari cara aku untuk mem memulai hari biar lebih tenang heeh, jadi a aku ngerasa tuh kalau aku m belajar suatu hal yang baru di hari itu tuh, jadi kayak be lebih bermakna gitu, Kak, hariku, gi
Oh, iya sih. Mmm. <chuckles> Nggak buru-buru ya, Kak, ya. Nggak diburu-buru ya? Mulai. Oh, iya iya iya. Eh tapi kalau itu berarti Kakak habis subuh gitu, itu enggak pernah ya, tidur lagi gitu, enggak ya, tet tetep harus ada aktivitas gitu ya, Kak, ya?
He